Yani, ben başarısız olarak bilmiyorum, çok dikkatimi çekmedi ama İspanya bu konuda çok başarılı, yani, gerçekten, eee, doğallığında. İspanya, eee, doğası ciddi anlamda, hani, eee, koruyor diyebilirim bu noktada. Eee, herhâlde belediye politikaları da, yani, bu noktada tabii ki, eee, böyle olduğu için, eee, belediyenin politikaları da çok, eee, hani, bu noktada etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela geçenlerde bir tane, eee, koya gittim. Deniz deniz anlamında, yani, burada, eee, eee, sahil kesiminde çeşit çeşit, eee, koylar var İspanya’da. Eee, orada bir tane, eee, hani, şimdi he 2 tarafı da koyun, eee, dağlık alan, tamam mı? Eee, ya o kadar güzel imar planı yapmışlar ki, eee, o daireler, o villalar, hani, resmen villaların içerisinden ağaç çıkıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hani, ormanın içerisine yapmış gibiler, yani. Hani, tamam, eyvallah, orada birkaç tane ağaç kesmişler ama, eee, sanki kestikten sonra, o binayı yaptıktan sonra etrafına daha çok ağaç dikmişler. <chuckles> Anlatabiliyor muyum?
Hı hı. İspanya'nın, ımm, evet, bu politikayı izlemesi gerçekten güzel. Mesela Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı, çok güzel. Hı hı. Hımm. Sonuç olarak görüntüyü koruyabilmişler diyorsun yani, orada ağaç kesilmesine rağmen.
Hem görüntüyü korumuşlar hem doğayı korumuşlar. Evet, kesinlikle.
Hı hı. Çok güzel. Peki, sana şöyle bir soru sorayım: Eee, bu mahalle sakinlerini veya, işte, daha çok, böyle, şehir gibi büyük şehirlerde oturan insanları buna teşvik etmek için ne gibi yollar izlenebilir?
Hı hı. Evet.